それで何か、されたんですか？
へえ。 はい。 まず最初にやったことは、寝具を買い換えることをやりまして
はい。
で、あの、当時アスリートが、テレビで、あの、エアウィーヴがいいってよくゆってる話を耳にしましたのであ、そうなんです。で、それを、あの、ネットで探そうと思って探したんですけど、結構高くて、あの、買えなかったのでそうなんですよ、確か10万ぐらい、すす、したと思うんですけどそうなんです。なので、あの、それに似たやつを探しまして、エアウィーヴもどきなようなマットレスを見つけまして
ああ、ありましたね、一時期。 うん。 あ、高いんすね、あれ。 はい。 ああ、高いっすね。へえ。 はい。 ああ、なるほど、中華製のみたいな ちゅ中国製のやつですかね。
はい。で、それが、あの、繊維プラスチックの繊維っぽい、し、ものでできてまして、で、それが絡み合ってて、あの、10cmぐらいの分厚さなんですけど、下からの低反発がすごく気持ちいいんですよ。
はい。 はい。 あ、なるほど、じゃあちょっとこう ちょっとパクリみたいな、か感じのやつですんね
あ、そうなんです。ま、パクパクリうん、パクリっぽいい、感じですね。
パクリパクリ製品みたのでちょっと安い エアウィーヴっぽいやつです。
そうなんです。でも、全然、あの、気持ちよくて、あの、買って良かったですね。
はい。 あ、ええ。 それはじゃあ、い今もお使いになってる感じですか？